Oo, pero, ah, paano kaya do'n sa exercise, do'n sa pag-e-ehersisyo namin. Kasi, um, yung partner ko kasi mayro'n siyang ano, eh, mayro'n siyang case na parang hindi pantay yung, ah, ano niya, ah, yung parang hips nya. So, parang, ah, parang in the long run affected na din yung, ah, um, spinal column nya. So, parang baka magka-scoliosis. So, parang ang fear ko kasi, um, baka mamaya mali-mali pala yung ano ginagawa naming exercise, di ba? Eh, siyempre mahilig pa naman kaming mag-DIY, kung ano-ano yung nakikita namin sa social media, yun yung parang ginagaya namin, ayan. So, um, ah, ano kayang dapat naming gawin para, alam mo yun, ah, maging tama yung ehersisyo namin at hindi kami magkakaroon ng, alam mo yung overtraining, kumbaga at, ah, alam mo yun, sakto lang sa ano, sakto lang din sa, ah, kakayahan ng, ah, katawan namin.
Hmm. Ah, hmm, mm. Mm. Ayan nga, oo nga. <snorts> Ayun ang gagawin natin? Mm. Mm, mm. Mm, um, siguro kailangan ano, eh, kailangan kung kung yung situation ni ano, ng partner mo, eh, ano gano'n, um, baka kailangan mo nang magpatingin sa ortho para mabigyan ng tamang ano. Ah, kasi mamaya magbigat ng ano ng, um, isang kilong ano, eh, hindi naman pala dapat di ba at saka may tamang posture, may tamang, um, pamamaraan kung papaano magbuhat ng mga dumbbells at ng kung ano-ano, di ba? At saka may tamang, um, pagposisyon ng katawan kung papaano ba mag-sit ups or kung ano mang ano, exercise yung ano yung gustong gawin, s naku, oo nga, mabuti nabanggit mo. So, sa tingin ko 'no, kailangan munang magpa-check sa ortho para ano, ma magabayan kung ano yung tamang gawin and at the same time, sa tingin ko hindi eff hindi effective yung ano eh, yung mag-DIY at, ah, sa bahay lang mag-e-exercise. So, oo siguro mayro'n namang mga murang gym dyaan, yung mga gym na ano na mayro'n ding mag-ano, mayro'n ding professional na instructor para, ah, ma-guide nila kayo do'n sa tamang ano, tamang posture, tamang positioning ng ano, kung papaano ba mag-exercise, ganiyan. So, 'wag na natin i-compromise yung health natin kung gusto natin talagang ano, eh, 'di ba ma, ah, maayos yung ano, yung health natin. Pero baka mapasama dahil nga, ah, mayro'n palang gano'ng ano, gano'n palang case, 'di ba?
Mm. Yun nga, eh, oo. Yun nga, totoo. Mm. Mm. Yung? Yun nga, di ba? Yes. <chuckles> Mm. Mhm. Tama.